ああ、そういうのも、もしかするとあるかもしれないですね、確かに、うん。マラソンやれれやられてる方って結構多いですもんね、あの、人口マラソン人口。
うーん。 そうですよね、すどんどん、どんどん増えてきてますよね、なんかね、うん。
ね、そうですよね。うん、なんか結構クリスマス終わった後とかだったら、あの、安くなるなんかセールの時期とかもありそうですし、ね、タイミング的にも、うん、ま、なんか
はい。 うーん、そうですね。 たぶんこの、なんか日本だと、あの、箱根駅伝が、ん、ちにあるので、そのあたりをなんか狙ったね、セールとかもしかした、あるかもしれないんで、うん。
うん、ああ！なるほど、そんなのもあるんですね、確かにありそうですね、うん。もしかしたら <chuckles> ちょっと、2万円のものがこうぐんと安くなってしまうとか。<chuckles>
はい。うん。ま、ちょっとそうゆ ああ、<laughs> どうでしょうかね。どうなるどっちになるんだろうな？それ見て買いたくなる人が増えて、それで高くなったりするかもしれないすし、うん、なので、うん、逆にそういった駅伝選手が履かないような、なすミッドレンジ的なやつが逆に安くなったりするかもしれないんで、うーん、ちょっと、あ、うん、ちょっと今時今からちょっとうん、オンラインでいくつかメモしたやつとか見て、ちょっとレビューサイトで情報をためつつ、ちょっと、年始のセールがなんか、いいか、そこらへんちょっと買うような感じで、うん、やっていいのかなと思います。
ふ。 高くなるかもしれない。うん、そっかそうですね。 ああ、そ、ほんとですね。そうですよね。うん、なんか買い時かも、うん、しれないすね。 うん。 うん。 うーん。 はあ、そうですね、もう計画もばっちりって感じですね、これで、うん。なんか <chuckles> いいアイテムがみんなうん。
あ、ははい。うん、ちょっと、うん、自分で、ちょうん、ある程度考えてたんすけど、やっぱちょっと聞いていただいて、ちゃんとうん、ちゃんと指示していただいたんで、だいぶ、うん、心強くなりました。で、このちょっとね、うん、方針で、うん買い物してみようかなと思います。今日はアドバイスしていただき、どうもありがとうございました。
は、いえいえ。 あ、はい。うん。